Erzähl doch mal, wie hat Social Media dein Musikentdecken verändert?
Also ich würde behaupten, in Vergangenheit habe ich eigentlich oftmals nur so Rap und Trap gehört. Also wirklich so nur Rapzeilen oder Rapzeilen, Reime über Reime und irgendwie nichts Spezifisches. Aber neulich erst war ich auf Social Media unterwegs und habe da auf einmal ein Song gefunden, der mir irgendwie echt gefallen hat. Und das war genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich normalerweise höre. Und zwar einfach ein Balladenlied.
Hm. Das ist ja super interessant. Ähm, wie kam's denn oder war hast du 'ne Idee, warum dir überhaupt dieser Song ausgespielt wurde? Weil die Algorith der Algorithmus, äh, zeigt einem ja eigentlich häufig das, was man ja schon auch konsumiert so?
Also, ich kann mir leider nicht genau den Grund nennen, weshalb mir das vorgeschlagen wurde, weil normalerweise habe ich ja nix mit solchen Balladenlieder irgendwie in irgendeiner Weise was zu tun. Aber dann hatte ich auf einmal das Glück, dass ich so ein Snippet, nennt man das, von einem Song gehört hab, ja, und Snippet ist quasi, dass man ganz kurz, ähm, in den Song reinhört, ja, bei 'ner bestimmten Stelle. Und diese Stelle hat mir irgendwie so gut gefallen, dass ich mir dachte: „Ey, dieses Lied, das irgendwie ich würd's gern öfter hören“, ja? Und zu meinem Glück wurde es dann erst vor Kurzem, auch Donnerstag den Release und landete direkt in meine favorisierte Playlist.
Mhm. Genau. Mhm. Ach toll. Und was hat dich genau so an diesem Song gecatched, dass der irgendwie so hängen geblieben bei ist bei dir auch?
Hm, also wenn ich so darüber nachdenke Also in dem Lied generell geht's auf jeden Fall darüber, da also da sind 2 verschiedene Sänger auf einem Lied. Und die singen so darüber, wie sie sich immer aneinander vorbeireden, ja. Und dass sie sehr verzweifelt sind, obwohl die sich halt beide natürlich lieben und diese Beziehung wollen, führ führen sie leider oftmals Missverständnisse, ja. Und
Mhm. Hm. Mhm.
das passt halt 0 zu mir oder sonst was, ja. A und auch generell das wie ich was ich normalerweise ja, passt auch 0 zu mir. Aber trotzdem fühle ich oftmals solche Lieder, nicht allein wegen dem Text oder wegen das, was eventuell die Person erleben, sondern wegen die Stimme oder beziehungsweise die Stimmen, der Entspannung und vielleicht auch der einfach den Beat, ja? Es ist eine sehr schöne Hintergrundgitarre am Laufen und die Stimmen sehr, sehr entspannt und, ähm, auch nicht so aufdringlich einfach fürs Ohr.
Mhm. Mhm. Ach ja, toll. Also es hat dich in irgendeiner Form berührt, kann man ja so sagen, ne? Das ist, äh, ja, toll. Das klingt auf jeden Fall richtig schön. Und bist du seitdem auch 'n bisschen mehr in diese Musikrichtung gegangen oder, ja, hast du dich vielleicht mit den Künstlern auch beschäftigt und noch mehr von ihnen dann gehört?
Genau, ja. Also nachdem ich dieses Lied gehört habe, habe ich's erstmal 'ne Zeit lang durchgehört, ne? Also wirklich jeden Tag schon so paar Mal. Und es ging ja auch nicht aus mein Kopf, denn wenn man auf TikTok gescrollt hat, war das Lied halt auch irgendwo bekannt, ja. Also wurde bekannter.
Mhm. Aha.
Aber dazu kam, dass ich dann halt neugieriger war und, äh, zum Beispiel mir dann angeschaut habe: „Okay, was sind das eigentlich für Künstler?“ Also ging auf Spotify und habe nach Songs einfach gesucht, die eventuell auch von denen sind und vielleicht auch meinen Geschmack treffen konnten. Leider habe ich aber bis jetzt nicht wirklich was gefunden. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch nur 'n bisschen überblickt. Also ich habe, äh, kurz mal so 3 Songs angeklickt, bisschen reingehört und habe gemerkt: „Boah, ne, boah, ne, boah, ne, auch nicht“, und habe. es dann auch wieder sein gelassen.
Okay. Mhm. Mhm. Ah ja interessant. Also es ist ja 'ne gan 'ne ganz andere Musikrichtung für dich und dieses Lied hat dich dann irgendwie gepackt, aber ja, der Rest ist 'n das ist ja öfter so, dass man dann vielleicht auch, äh, von 'nem Künstler ein Lied besonders toll findet und dann hört man so ins Album rein und dann, ja, ist das vielleicht so ja, wie du auch gesagt hast, so ganz nett, aber irgendwie ist es dann auch nicht so, das, ähm, ja, was einen so total begeistert, ne? Also 'n bisschen in die Richtung. Okay. Und du hast ja jetzt grade gesagt, dass das Lied ja dann auch immer bekannter wurde bei TikTok. Ähm, würdest du dann sagen, dieses Lied ist bekannter geworden, weil im Hintergrund das vielleicht auch wirklich gepusht wird und da 'ne gewisse Marketingstrategie dahinter steckt oder weil es eben immer weiter geteilt wurde, weil die Leute es halt auch gut finden?
Mhm. Also, ich finde, wenn man, äh, einen Song zur richtigen Zeit eventuell releast, also wenn man jetzt einen Winter-Song macht und dann auch so praktisch so kurz vor dem Winter releast, dazu dann auch noch sehr viele Videos darüber macht, quasi Musikvideos und auf TikTok hochlädt, viele f darüber, dann ist man schon irgendwo also schon 'ne sehr schlaue Herangehensweise, weil's halt sehr wahrscheinlich dann ist, dass, äh, sehr viele das Lied das m mitbekommen. Und vor allem kann es hier ganz einfach passieren. Ein Creator gefällt das Lied, dann macht er mit ein mit dem gleichen TikTok Sound auch ein Video darüber, und so spreadet sich das Ganze. Und ich glaube, so ist es entstanden. Also, ich glaube nicht wirklich, dass es gepusht wurde, sondern einfach, äh, sehr schlau gehandhabt und vor allem durch die Musikvideos und so. Und sehr viele haben gesagt, auch nachdem sie dieses Lied gehört haben, so: „Ja, meine Freundesgruppe darf gar nicht wissen, dass ich dieses Lied feiere.“ und so was. Also, keine Ahnung. War denen anscheinend dann unangenehm, weil die halt normalerweise auch so vielleicht auf diesem Rap-Business oder so sind, aber dann auf einmal total geschockt von sich selbst waren, als sie diesen Song gehört haben und dann überzeugt von was Neuem waren.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mega interessant. Also, so wie du das beschreibst, da bekommt man auf jeden Fall Lust, sich das Lied auch einmal anzuhören, weil das scheint ja dann viele so irgendwie, äh, ja, von der Mu Musikrichtung, ähm, überzeugt zu haben, die vielleicht vorher gar nicht so auf der Favoritenliste stand. Und, ähm, ja, du hast jetzt ja grade auch gesagt, die die Lieder also es werden dann auch Remixe gemacht, dann wird da noch 'n Video mit veröffentlicht und noch 'n Video mit ver ä öffentlicht. Würdest du dann sagen, wenn man dann immer wieder so was remixt, ist das eher förderlich so für die Kreativität oder ist das eigentlich 'ne Art, ähm, ja, Kopieren oder wo man dann wo die Künstler vielleicht weniger kreativ eigentlich sind so?
Also, ich finde, wenn die Künstler, die die quasi ursprünglich diesen Song gemacht haben, damit einverstanden sind, Remixe von dem Song eventuell selber zu machen oder das andere das mehr oder weniger übernehmen. Wenn die damit komfortabel sind, dann bin ich das auch. Vor allem, ich finde Remixe pushen auch irgendwo das Lied, weil we wenn man das Lied eventuell an sich nicht mag, vielleicht nur wegen den Beats und vielleicht auch wegen der Atmosphäre, kann ja ein irgendein Künstler oder so oder ein Producer das ja ganz einfach 'n bisschen zum Beispiel basslastiger machen oder bisschen dämpfen und so. Und dann kann sich das Lied eventuell schon bisschen anders anhören und damit auch 'ne ganz neue Atmosphäre bilden.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall interessant, macht total Sinn. Und, ähm, eingangs hattest du ja gesagt, du bist mehr so Richtung Rap unterwegs. Ähm, wie hast du denn ich sag mal, früher vor Social Media, wenn also hast wie hast du da Musik entdeckt? Und wie hat sich das zu heute auch verändert, weil du ja auch offensichtlich TikTok benutzt und, äh, ja, nimm uns doch da gerne mal so 'n bisschen mit auch.
Also, damals war es natürlich ganz anders, ne? Also, manchmal hatte man das Glück, dass eventuell am Radio mal ein gutes Lied lief und, äh, man sich dachte: „Boah, wie heißt 'n das?“ Und dann, ja, keine Ahnung, musste man sich entweder 'ne CD davon holen a oder man hatte das Glü Glück, dass es schon damals auf YouTube war. Hm, also ich erinnere mich, es gab oftmals zum Beispiel, äh, auch im Kindergarten, ne, Songs, die uns u u die Erzieher gezeigt haben damals mit Kassetten. Und, äh, das war auch etwas Schönes, ne? Also, das kennt man heutzutage nicht mehr. Heute brauchst du ja nur dein Handy, ähm, 'ne gewisse, keine Ahnung, Musikapp und dann spielst du schon das ab, was dein Herz begehrt und jeder um dich herum kriegt das mit. Damals war es natürlich 'n bisschen aufwendiger, ne? Also wenn da jetzt irgendwie 'n Song war, der frisch released wurde, nehmen wir mal damals an Michael Jackson, Billy Jean und du wolltest das eventuell den also aus der Erzieher Erzieher-Sicht den Kindern präsentieren. Dann hättest du ja erst mal 'ne Kassette holen müssen mit dem Lied drauf und so. Und, äh, ja, 'n Kassettenrekorder, solche Sachen. Also, so war das damals bei uns auf jeden Fall. Aber tatsächlich habe ich auch viel über über meine Eltern auch mitbekommen. Also, die hatten natürlich sehr viele Lieder und mein Vater hat auch zum Beispiel selber CD, äh, so gebrannt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Deutlich erfunden. Mhm. Mhm. Ja schön. Also einfach es war irgendwie ja noch viel aufwendiger, aber halt auch ja, vielleicht hatten die Lieder auch noch mehr Bedeutung, ne, weil wenn jetzt so 'ne Erzieherin sich da so die Arbeit macht und da 'ne Kassette mitbringt und so weiter und ihr hört ich äh, die bewusst an oder auch denn du über deine Eltern Musik entdeckst irgendwie Ähm, ja, heute ist es ja sehr, sehr schnelllebig. Die Lieder sind kürzer, es kommen ständig neue Releases und so weiter. Und manchmal merkt man sich die Lieder vielleicht auch gar nicht so. Oder wie geht dir das so?
Also ich bin da schon, äh, mehr deiner Meinung, dass, äh, Lieder über den Zeitraum eventuell auch ihren Wert verlieren, einfach weil die halt immer auf Abruf sind, ne? Also ich finde, wenn man so ein Film guckt und den einen im Kopf bleibt, dann bleibt da 'ne Legende. Aber wenn du diesen Film dann jeden Monat eventuell guckst, dann ist er ja auch irgendwann langweilig. Also, äh, für dich ist er vielleicht dann immer noch 'ne Legende und gut, aber es ist halt nicht mehr dasselbe. Und das Gleiche, finde ich, kann man auch mit Musik betrachten. Wenn es jetzt damals mal 'n Lied gegeben hat, was man sehr gemocht hat und man hat das zum Beispiel einmal im Club gehört, ne, und man o war so richtig fasziniert davon, dann bleibt das auch im Kopf. Und wenn das dann irgendwann noch mal abspielt wird, dann hat man genau die gleiche Energie. Aber wenn ich finde, man merkt das, wenn man einen Lieblingssong hat, ja, und man hört den aus äh, bis man quasi gesättigt von diesem Lied ist, dann möchte man auch erst mal nix mehr damit zu tun haben und greift direkt zu etwas anderem.
Mhm. Mm. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also eben, du hast jetzt die Clubs erwähnt, die Erzieherin, deine Eltern. Ähm, ja, genau, da musste man ja auch immer so 'n bisschen gucken, jetzt zum Beispiel im Club oder so: Was ist das jetzt fürn Lied? Und irgendwie gucken, dass man sich das speichert. Also, ähm, ich erinnere mich auch noch, dass man ja en 'n Lied im Radio gehört hat und das dann so auf Kassette aufgenommen hat, während das dann lief, ne? Also ja, genau. Und, ähm, ja, um noch mal die Brücke zu bauen zu heute: Wenn du jetzt zum Beispiel gezielt nach neuer Musik suchst, wie gehst du dann vor? Guckst du da auch wirklich bei Social Media oder wie ist das heute bei dir dann?
Mhm. Also ich würde behaupten, Musik, ähm, ist halt für mich mehr oder weniger ja einfach, äh, etwas Optionelles, was wo ich gerne mal reinhöre. Und wenn je Und es gibt selten den Moment, wo ich mir denke: „Boah, jetzt brauche ich neue Songs.“ Aber wenn's diesen Moment gibt, dann, ähm, höre ich mich einfach mal so 'n bisschen in den Sachen, die so 'n bisschen trenden. Eventuell auch die Sachen, die eventuell mehr mein Geschmack sein könnten eventuell. Weil Spotify hat ja auch, äh, so 'ne schlaue Methode, dass wenn man zum Beispiel paar Lieder in eine Playlist packt, Spotify darunter Lieder empfiehlt, die mehr oder weniger das gleiche Genre haben oder den gleichen Vibe. Und ich finde, so kann man eigentlich auch schon relativ schnell den nächsten Anhang finden zu einem vielleicht sogar noch besseren Lied.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja klar, das ist natürlich 'ne gute Möglichkeit und, äh, wenn dir dann so Lieder vorgeschlagen wür werden, recherchier also klickst du dann auch weiter drauf, gehst du dann auf die Alben, bist du dann vielleicht sogar schon mal zu 'nem Konzert gegangen von 'nem Künstler oder 'ner Künstlerin, die du auf die Art und Weise so entdeckt hast?
Also, damals war das tatsächlich schon so. Zum Beispiel 2023 war ich mal in 'ner Playlist von einem Kollegen und, äh, da war zum Beispiel irgend 'ne Songempfehlung von irgendeinem Rapper, ja. Und ich wusste nicht, dass dieser Rapper irgendwann so mein Rapper sein wird. Und mit meinem Rapper meine ich so den Rapper, den ich hauptsächlich hören würde. Und ich war tatsächlich sogar dieses Jahr dann, äh, auf seinem Konzert und, ähm, habe mir das angehört und so. Und es war auch alles, äh, echt schön, so sich selber so vorzustellen, wie sich das alles über die Zeit so 'n bisschen gewandelt hat, ne? Anfangs nur immer über die ü also so über Spotify, in der Hoffnung, dass er wieder mal was Neues released und so. Hinüber zum echten Leben wo der alles mit Herz performed, finde ich schon, hat schon großen Unterschied gemacht und, äh, war dann auch irgendwo ein sehr schöner Moment in meinem Leben, ne? Vor allem, wenn man sich denkt: „Ey, das ist höchstwahrscheinlich der Rapper, den ich hö für für immer hören würde,“ ne?
Mhm. Hm. Ah. Wow, das klingt auf jeden Fall echt stark. Also ja, wenn das jetzt wirklich so der Musiker ist, der dich, äh, dauerhaft begleitet und du jetzt auch schon so, ja, wertvolle Erinnerungen hast und den hast du wirklich zufällig quasi entdeckt, weil du in der Playlist von deinem Kollegen warst, ja?
Genau, ja.
Ah, das ist ja wirklich cool. Und, ähm wenn man jetzt so 'n bisschen von der anderen Seite her denkt, wenn man jetzt als Musiker oder Musikerin Social Media nutzen möchte um seine Musik jetzt zu publizieren oder unter die Leute zu bringen, hast du da vielleicht noch 'n paar Tipps, wie man das machen könnte?
Also ich würde empfehlen, dass der Song auf jeden Fall irgendwo mittendrin, ja in der Lyrics zum Beispiel, irgendetwas drinnen haben sollte, was so eine TikTok Ph Phrase sein könnte. Zum Beispiel, ähm, na ja, also das Lied läuft ja durch und eventuell ganz normaler Text und Songtext, aber es muss irgendwas sein, dass ihr ein catcht, womit man dann auch gute TikToks drüber machen könnte. Es könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, ähm, „ja“ also jetzt ganz Paradebeispiel, ne? Irgendetwas ganz Konkretes zum Beispiel: „Ja, ich bin cool und alle, die liken, sind es auch,“ so. Und dann benutzt das zum Beispiel jemand und, ähm, Leute gehen natürlich drauf ein und denken sich so: „Ja okay, dann like ich das mal auch.“ Und es wird dann auch die anderen Leute geben, die sich denken: „Hä, was ist denn das für 'n Lied,“ ne? Wenn also wenn die finden, dass es sich gut anhört, dann werden die das direkt natürlich auch auf irgendwelchen Apps abrufen und dort weiterhören und sich natürlich von der Seite überzeugen lassen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja, Wahnsinn, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Dann danke ich dir für, ja, all die schönen, äh, Einblicke, wie Social Media dein Musik Musikentdecken verändert hat und, ähm, ja, alles Gute noch. War sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ey, gar kein Problem. Wenn du noch mal irgendwas brauchst oder so, dann melde dich ruhig bei mir. Also, ich gebe dir gern mal 'n Einblick in mein Leben.
Wunderbar. Tschüss.